Yani, evet. Türkiye'de yaşarken özellikle dikkat ettiğim bir konuydu. Hem sağlık için hem de, böyle, kışın domates aldığımda domatesi kesiyordum ve bir kartonu kesiyormuşum hissi vardı bende. Tadı yok, lezzeti yok Evet.
Hı hı. Anladım. Hımm. Peki. Eee, anladım, hı hı. Şeyi merak ediyorum. Eee, buradan hemen, ııı, bir geri dönelim. Eee, nasıl peki, eee, dâhil etmek istedin çocukları da? Kendi sebzeni, meyveni üretmeye başladıktan sonra mı, ııı, gelişti bu fikir?
Hı hı. Evet. Evet, eee, ben bir denemek istedim. Dedim ki: "Tamam, kızarmıyorsa da yeşil kalıyorsa da domates ile turşu yaparım, yani. Ya, ı atacak değiliz, bir deneyeyim." dedim ve de gördüm ki her şey yetişiyormuş. Hatta ilk yıl, böyle, bir sadece domatesle başlamıştım. 1 tane domates saksıda, böyle, baktım ki oluyor. Sonra evin önündeki bahçe kısmına Hatta bu yaz var ya fasulye, salatalık, kabak, eee, ondan sonra domates
Hı hı. Mantıklı, tabii ki. <giggles> Çok iyi. A, çok çok iyi gerçekten. Peki, nasıl sağladın bunu? Hani, herkesin, böyle, "Hayır yetişmez, boşuna uğraşma!" dediği yerden özel gübreler mi kullandın? Nasıl sağladın?
Hı hı. Ya, bilmiyorum bence, eee, genel bir öğrenilmiş çaresizlik mi desek? Yani, hiçbir şey yapmadım biliyor musun? Normal diktim. Eee, ne yapmak lazım? Ben annem de, böyle, bahçeyi çok sever, uğraşırdı. Eee, biliyorum ki onun çevresindeki bir otları toplamak lazım. Biliyorum ki öyle yapraklar hafif buruştuysa bir sulamak lazım. Toprağı, böyle, çok düm Heh, aynen öyle.
<chuckles> Çok ilginç. Hı hı. Hımm. Tamam. Hı hı. İlgilendin, yani, kısacası. Öyle kaderine terk etmedin. Gerçekten gübresini verdin, suyunu, toprağını, bakımını yaptın, ilgilendin. O da sonuçlarını verdi. <chuckles> Öyle diyebilir miyiz? Hı hı.
Evet. Hı hı. Evet, evet. Her şey de yetişiyormuş bu arada. Oluyormuş. He, bütün ürünleri aldım, yani.
Güzel. Hı hı, hı hı. Harika. Peki, sonrasında nasıl devam etti? Bu, b böyle, eee, biraz, ımm, başlangıçta yiyeceğiniz kadar herhâlde yaptın ama sonrasında daha da arttırdın mı miktarı, çocuklar dâhil olduktan sonra?
Hı hı.

Ya, şöyle, eee, başta ben dikiyordum, çocuklar sadece suluyordu. Ondan sonra yavaş yavaş, böyle, onları dikim işine de dâhil ettim. Hatta sonra sebzeleri ayırdım. 2 çocuğum var. Dedim ki "Domatesle salatalık sende, fasulyeyle kabaklar sende." Eee, yani, hat yani, evet bir, böyle, net sınırlar içerisinde sorumluluklarını bilsinler istedim. Eee, bunun yanında mesela hatta bu yaz, eee, oğluma patatesleri kendisine diktirdim. Hatta o esnada ilginç bir şey oldu. Benim çocuğum mesela patatesi, böyle, yeşil yapraklar verdi, uzadı, domatese benzetebilirim oyunu falan. Eee, onun, böyle, yapraklarından gelecek bir meyve gibi bir şey sanıyormuş yavrucuğum benim. Eee, yani
Hı hı. Hı hı. A! Çok güzel. <chuckles> Görevler de verdin onlara, yani, harika. Ha ha. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Harika. <chuckles> Çocukların hayal dünyası, evet.
Hıh. Ama görmedi ki, yani, şimdi ben onu nasıl suçlayayım? Marketten aldığımız patates dışında bir şey görmedi ki, eee, ve de en son şeyi hatırlıyorum. Böyle, hatta videoyu çekmiştim. O patatesleri toplama dönemi geldiğinde oğluma dedim ki "Hadi, sen şöyle yap gövdesinden tut bu dalı şimdi topraktan çıkar, toprak çok yumuşak zaten çıkabilir." dedim. O çekti, kökünle beraber, böyle, 8-10 tane patates sallanıyor. Eee, çok çok keyif almıştı ya.
Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Hı hı. Ay, çok ilginç. <chuckles> Çok güzel gerçekten. Eee, onların, böyle, hani, gerçekten severek yaptığını, öğrendiklerini hissediyor musun?